Yung sense of ano mo um, anong tawag dun? Sense of life ba?
Para Oo. 'Yon. Oo parang gano'n, parang nalugmok ako, gano'n. Kasi 'di ba, yung sa family mo parang hindi minsan nga hindi na ako nu umabot talaga sa time na hindi nagse-seen na lang ako sa mero'n kasi kaming group chat. <chuckles> So si-ne-seen ko lang ganyan or kasi alam mo 'di ba yung
Ah. Oo, para mm. Hmm.
"Kumusta ka?" pero yung parang nag-me-message ng, “Kumusta ka?” pero may kasunod pa lang, "Meron meron ka bang ganito, ganyan?" Tapos, dumating talaga sa punto na hindi na ako nagre-reply. <chuckles> Parang
Kasunod nun oo. <laughs> Oo, oo. Oo naiintindihan ko 'yang mga bagay-bagay na yan. <laughs> Sige go.
parang feel ko, feel ko nung time na yun ang sama-sama ko. <chuckles> Oo.
Oh, na-burnout ka, kasi puro responsibilities. Ganon na lang ang cycle ng buhay, mm.
Pero Oo, pero after pala nung nangyari yun, ang ginawa ko kinausap ko kinausap ko sila na, "Ganito yung sitwasyon ko, kailangan ko munang"
Hmm.
"try ko munang unahin yung sarili ko." Hindi naman sa in-explain ko talaga na hindi naman sa kinalimutan ko na yung ganito, ganyan. Yung mga responsibilities ko. Ah, unahin ko muna yung sarili ko kasi ang mas ah, importante kasi unahin ang sarili ko kasi paano ko naman sila tutulungan kung hindi ko nga matulungan yung sarili ko. Kaya yun naintindihan naman nila yun. Kaya nag-set ako ng boundaries na ah, "Dito lang yung kaya ko," ah, pero ano bibigay din naman ako, bibigay rin naman, pero ito lang talaga. Naintindihan naman nila.
Mm. Totoo naman. Tama, tama may sense naman. Mm. Mm. Tama, tama. Oo, kasi darating- sorry ha? Ah, parang ganito ano, darating yung pagkaka darating talaga sa punto ng buhay mo na ikaw yung trabaho ng trabaho tapos mare-realize mo, "Parang wala akong naiipon para sa sarili ko," yung mga ganon. Kasi may sarili ka din namang buhay, 'di ba? Iyan. Oo so, um, pero ngayon, okey eh, hi hindi ba 'yan nagkaroon ng ano mo, alam mo 'yon? 'Yong parang lamat sa ano, sa kasi siye specially fa ah, sarili mong pamilya 'yan, 'di ba? So hindi ba nagkaroon ng lamat na parang, "Oh, eh, kasi ganon talaga kapag ka sum pagka nag kum kumikita ka na ng sarili mo, eh, si sarili na lang ang iniintindi ganyan balewala na 'yong" may mga gano'n ka bang narinig?
Oo. Oo, ang gano'n. Oo may gusto ka't, may gusto rin ako. Oo. Way.

Alam mo no'ng ano sa totoo lang, 'yong natutunan kong mag-set ng boundaries no'ng ano, kailan ba 'yon? Parang no'ng after college. Kasi no'ng college ako, ano ako, eh, achiever ganyan. Tapos gusto ko maraming friends kasi no'ng ano before that, no'ng high school, tsaka no'ng elementary, ano ako mahiyain. Tapos iilan lang 'yong friends ko. Oo, tapos no'ng college parang gusto kong ano naman gusto kong maging iba. <chuckles> Triny ko. Oo tapos, yes ako nang yes. Tapos parang ano ako, parang top, kasi achiever. Tapos 'yong mga ano kaklase ko, 'di ba, may mga assignment, project. Tapos ako 'yong parang parang, ah, tinuturo nilang maging leader. So, yes ako nang yes, 'yan. Kuha ako ng tapos no'ng, ah, parang last year ng ano ko, college, ah, mayroong thesis. Tapos may mga project pa sa mga iilang subject. Tapos para oo, ang dami, talagang sabay-sabay. Tapos ako, oo ng oo. Tapos pagdating sa ano, wala na akong tulog kasi ako ng gumagawa dito dito dito. Kasi nga yes ako nang yes. Nahihiya akong mag ano, parang nahihiya akong mag-no kasi oo, tumanggi kasi baka anong sabihin. Oh.
Ah. Ay. Mahiyain, okey. Ay, oh. Okey. Hmm, hmm. Okey. Hmm, ang dami. Oo oo. Hala. Oh, tama. Oh. Tumanggi? Oo. Ay wait lang, may tanong ako sa'yo. Sorry ah. People pleaser ka ba ng time na 'yan?
Oo, talaga, sobra.
Ayan, ang hirap, 'di ba? Okey, go. Oh, tapos?
Oo, tapos 'yong ano, tapos na-feel ko na parang na-overwhelmed na ako. Hindi na ako makahingi ng tu ah, natatakot akong manghingi humingi ng tulong. Baka anong sabihin nila. Ang sa ah, parang baka mas, oh, parang 'yan tapos, "Ikaw nga, eh, ang ano magaling ka naman diyan." Tapos tapos natutunan ko na ay hindi pala. Kasi parang nakakalimutan ko na 'yong sarili ko. 'Yong 'yong mga request nila, 'yong college talagang ginawa ko siya pero no'ng after ng college na 'ko parang parang nag natutunan ko, "Ay parang kailangan ko ng mag-set ng boundaries kasi nakakalimutan ko na 'yong sarili ko. Kailangan ko rin protektahan 'yong sarili ko." Kaya,.
Hmm, mm, ginusto mo 'yan eh, 'di ba? 'Yong mga ganyan, oh. Hmm. Ayun. Hmm. Oo at tsaka ang health, 'di ba?
Ay importante rin 'yan. Ano 'yon, ang nangyari kasi 'yong mga friends ko no'ng college friends ko pa rin sila hanggang ngayon. Pero ano lang, kapag may mga request, para ano, hindi ako nag tumanggi tatanggi agad. Pero ang gagawin ko parang, ah, i-i-explain ko muna ng dahan-dahan na ganito 'yong sitwasyon ko ganyan. Kaya hindi ako parang makaka oo, maka-oo sa kanila agad-agad.
Totoo. Hmm. Hmm, mm. Naka oo. Hmm. So, naiintindihan naman nila 'yong mga, ah, gano'ng explanations mo?
Oo.